Passer un brevet? De pilote?
Oui, exactement. Heu, c'est.
C'est un c'est enfin c'est c'est c'est c'est une formation qui, elle aussi, doit durer un certain temps. Il doit y avoir aussi tout l'aspect théorique qui doit prendre énormément de temps, et de l'argent, donc heu, est-ce que tu peux, heu, raconter un petit peu, heu, bah peut-être déjà pour commencer, comment ça t'est venu? Et qu'est-ce qui a fait que tu as franchi le cap d'aller, heu d'aller, heu, bah, passer ton brevet, et dire je vais le faire?
Mouais. Ah! Ça a commencé très tôt. Pourtant, j'ai personne dans ma famille hein qui, travaille dans le milieu de l'aviation, de près ou de loin. Personne personne, mais heu, c'est toujours un attrait que j'ai eu depuis que depuis que je suis petit à regarder les avions, à à jouer avec des avions, à peindre des maquettes d'avion. Enfin voilà, tout c'est tout de rapport avec ce qui volait, et heu ah ouais, grand grand passionné. Puis arrivé à l'adolescence, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube. Bon maintenant, c'est génial hein, heu, des du heu avant, heu, c'était compliqué d'avoir une idée de ce que c'était. Maintenant tout le monde partage heu enfin beaucoup de gens partagent sur YouTube leur vol, heu, avec des angles de caméra assez intéressants.
Très bien, d'accord. <chuckles> Ah, ouais, vraiment, heu, grand grand passionné quoi. Bien sûr, bien bien sûr. Oui oui. Même m m et même les pilotes d'avion font ça, les pilotes de ligne, heu heu, c'est quelque chose, heu c'est quelque chose qui qui passe très souvent sur les réseaux sociaux et qui se développe de plus en plus, ouais, donc heu, de donc ça t'a permis de peut-être aussi de te dire finalement: «ben si d'autres peuvent le faire, pourquoi pas moi quoi?»
Ah oui, oui, oui! Voilà, c'est surtout ça. Exactement.